É, que ele, assim, né, mudou completamente, né, ele ficava enrolando, né, "Ah, tal dia eu te pago.". "Ah, que mês que vem eu vou receber de tal lugar, eu te te devolvo.". E aí eu combinei com ele, né, eu falei: "Olha, a gente é amigo há muito tempo, eh, eu preciso desse dinheiro". Eu emprestei pra ele, foi quase R$ 10.000, sabe, então
Nossa, é muito dinheiro, né. Assim, não sei se ele tá no Brasil, ele tá fora, mas em qualquer país, atualmente, R$ 10.000 é muito, sabe, de $1.000 até 1.000€. E R$ 10.000 na realidade do Brasil é muito mesmo, né. Seu medo e seu receio, assim, faz sentido, né.